بصراحة لأ، ما جرّبتوش قبل كده لإن أنا ما فيش حد أصلًا يُعتبر أهلي ما فيش حد في سِنّي فكلّ واحد بقى ليه حياته بمدرسة مش عارف إيه آآ، نظام نومهم مختلِف عني وأنا زي ما قُلت لِك أنا، عارفة اللي هو إيه ما عنديش حاجة ثابتة، ممكن يوم أصحى بدري، يوم أصحى بالليل ويوم أصحى متأخّر في نُص اليوم، فمش عارف أنا اللي هو أنا مش عارف أحدِّد أنا أصلًا باصحى الصبح والَّا بالليل <chuckles> لحد دلوقتي، مش عارف أحدِّد أنا مهتم بأكلي وروتيني الصباحي كده، اللي هو أكْل الصبح ونظام ودراسة الصبح وأقعد أذاكر لي ساعتين وأنا فايق، مش عارف، حتى ممكن أصحى الصبح وبدري وفايق إمم.
إمم. وأنت إمم. طب قُل لي إمم، أنت أنت حابب إنك تلتزم بيوم مُنظَّم أوي والَّا حاسس إن أنت عايز تعمل اللي عليك بس مش لازم اليوم يبقى متنظَّم أوي؟
أصحى بدري وفايق و لأ بصراحة أنا عايزه يبقى مُنظَّم أوي، لأ ب يعني أنا باحس الراحة هتبقى كده أكتر، عايز أعرف أنا يومي ماشي إزاي بحيث إن أنا أبقى باذاكر أبقى باصحى أفطَر وآكُل كويس لأن أنا عايز أهتم بأكلي، آآ ب بامارس رياضة أنا باحبها الgym مثلًا، كلّ ده أنا عايز أعمله عشان اللي هو إيه، أبقى عارف أنا هاعمل إيه، ما اجيش يوم أنا بابقى صاحي مقلّق، يا ترى أنا هاعمل إيه دلوقتي، طَب أ إيه ده أنا مش عارف أعمل إيه، ده أنا صاحي متأخّر، طَب هارُوح الgym والَّا لأ، باقعد بقى إيه، دماغي تدخّلني في دوّامة اللي هو أنت أنت ليه فاشل بقى وأقعد أأنِّب في نفْسي، أنت مش عارف تعمل كذا ومش عارف تعمل كذا.
جميل. إمم، إحساسك ده آه، إمم، إحساس تأن تأنيب دوّة آه أحساس التأنيب بالفشل ده طبيعي بعد ما يضِيع منك الوقت، طيب آه. إيه رأيك آآ لو بدَل ما نبدأ بroutine مثالي أوي و ونفشَل فده يضايقنا. إيه رأيك لو تبدأ بعادة صغيّرة واحدة تثبِّتها مثلًا خلال أسبوع؟
بس، فالحوار بيبقى رخِم عليَّ. إحساس صعب على فكرة. إمم. إمم. والله حلو.
لو قدِرت تثبِّتها خِلال الأسبوع، ده بيعمل رَد فِعل لنفْسك إن أنا أقدَر، نَفسك كده هتقول لك، لأ أنت تقدَر، فالعادة دي تبدأ تبقى عادتين يعني تب نبقى 3 لحد ما نوصَل للروتين المثالي اللي أنت نِفسك فيه خطوة، خطوة.
إمم. إمم. طيب، طَب زي إيه مثلًا، يعني أبدأ مثلًا يعني يعني فهمّيني أكتر، أبدأ مثلًا أعمل إيه مثلًا أو أ أ إيه العادة اللي ممكن أبدأها تاتا، تاتا تجيب عادة كمان؟
ها